Erzähl mal kurz. Du bist doch jetzt im Homeoffice. Und das würde mich mal interessieren, wie das im Vergleich zum Büro ist.
Hm, tatsächlich bin ich mittlerweile sogar wieder im Hybridmodell. Das heißt, ähm, nach der Corona-Pandemie oder in der Corona-Pandemie sind wir alle ins Homeoffice gegangen. Und, ähm, die Firma, für die ich arbeite, die hat das bis vor ungefähr 'nem Dreivierteljahr so weiter durchgezogen und hat sich dann entschieden, wieder zurückzugehen ins Hybridmodell. Das heißt, ich kann wirklich oder meine Meinung zu dem Thema, die ist so vielschichtig, ähm, w weil es es gibt Pro und Cons. Also hät hättest du mich vom vor vor 3 Monaten, 4 Monaten gefragt, hätte ich dir wahrscheinlich nur Pros gegeben, äh. Mittlerweile ka kann ich auch ganz viele Cons dazu erzählen.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Äh, was meinst du mit Vielschichtigkeit?
Also, das das Thema Homeoffice ist ja für Unternehmen damals eine Herausforderung gewesen, weil die ja nie, nie mit so etwas gerechnet haben. Also, die haben ja nie damit gerechnet, ihre Mitarbeiter irgendwann mal ins Homeoffice schaffen zu müssen, und
Das ist richtig, ja. Mhm.
und ergo waren die Mitarbeiter ja auch gar nicht darauf eingestellt. Und das waren ja die ersten Herausforderungen.
Ja. Ja.
Du hast Menschen ins Homeoffice geschickt, die ihre Arbeitsmaterialien, im Regelfall ja Computer, dann zu Hause am Küchentisch aufgebaut haben.
Ja. Ja, sowas hat's gegeben. Mhm.
Da Ja, und da da damit fängt es doch schon an. Das heißt wenn man dazu steht oder wenn man wenn man sich selbst oder wenn man selbst überlegt: „Homeoffice oder Büro. Was ist der für mich idealere Weg?“ Dann ist der erste Gedanke, den jeder für sich führen sollte: „Gott verdammt noch mal, habe ich denn überhaupt Platz, um einen Home-Office-Bereich einzurichten?“
Ja. Mhm.
Und da kommen ja die irrwitzigsten Gedanken bei zutage und und auch viele falsche Gedanken.
Ja. Welche zum Beispiel?
Ähm, also, ich habe Menschen ins Homeoffice begleitet, die sagten: „Ich habe g den geeigneten Platz dafür.“ Und ich habe gesehen, was was Menschen unter geeignet verstehen. Das ist die Ecke im Wohnzimmer. Also, da wird in im im Wohnzimmer wird wird so 'n so 'n so 'n 80er Jahre Eckschreibtisch von von, äh, Möbel Poco, äh, dahingestellt, der dann genau in die Wand passt. Und da wird dann das gesamte Material drauf aufgestellt, Doppelmonitorsysteme, Laptop, Maus, Tastatur. Da ist dann noch der Drucker, der Schreibtischstuhl davor, das ganze Programm, in der Ecke vom Wohnzimmer.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Aha. Und
Ich habe andere Menschen erlebt Ja.
Ja, du sprachst ist ist das das hybride Büro, oder hast du das damit noch nicht gemeint?
Ne, ne, ne. Das hybride Büro also, Hybrid heißt für mich Menschen, die teilweise im Homeoffice arbeiten und teilweise am Standort. Also, an in ihren ursprünglichen Büros, ne? Aber d d diese Thematik mit dem mit dem Homeoffice geht ja noch weiter. Ähm, es gibt Menschen, die haben ihren Arbeitsplatz irgendwo in einem in einem Schrank im Schlafzimmer eingebaut, so 'n Klappschreibtisch.
Ach so, ja. Ja. Okay. <laughs> Ah, das klingt abenteuerlich. <laughs>
Ja, es ist alles aus der Not heraus geboren. Das ist das ist ja verständlich, aber das ist halt kein Homeoffice. Homeoffice in meiner perfekten Welt bedeutet: Du hast zunächst einmal als allererstes einen Raum, der nur als Office dient, ein Raum, ein Büro.
Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Äh, äh, aber wie soll das jemand machen, der, äh, jetzt in einem Ein-Zimmer oder sagen wir mal, Zwei-Zimmer-Apartment lebt? Vielleicht ist die Katze noch mit dabei, die über die Tische kriecht. Äh, wie soll der das denn machen? Wie soll das jemand machen, der begrenzte Platzverhältnisse hat?
So. Mhm. Also da bin ich mittlerweile durch die Erfahrung ganz, ganz stumpf und ehrlich, gar nicht.
Aha. Ja.
Und es geht mir dabei auch nicht um die Firma, ne? Es geht nicht darum, dass unter Umständen die Arbeitsqualität leidet, ähm ähm u und die Firma da etwas Schlechtes geliefert bekommt. Nein, dieser Mensch wird darunter leiden. Vielleicht nicht im 1. Jahr, vielleicht nicht im 2. Jahr. Aber wenn du in dem Raum, in dem du lebst, in dem du schläfst, in dem du isst, in dem du fern siehst, auch arbeitest, wird dein Körper niemals zur Ruhe kommen.
Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, aha äh, das ist ja das eine. Diese nicht passende Ausstattung in der Wohnung. Man spricht ja von Home, ne? Äh, ich habe aber auch vernommen, dass, das Problem ist, in der, nennen wir das mal, Sozialisation, nech? Jeder Mensch braucht ja Mitarbeiter, braucht 'n Team. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch ganzes Stück Einsamkeit, was man da erlebt, ne?
Mhm. Genau. Mhm. Ja, also interessanterweise waren der Großteil unserer Angestellten damals, als sie ins Homeoffice gegangen sind, deutlich produktiver und haben gesagt, sie fühlen sich viel, viel wohler.
Ja.
Und d da haben wir auch tatsächlich einfach mal nachgefragt. Ähm: „Wie vermisst ihr denn eure Arbeitskollegen?" Und die Antwort in den ersten 1 1/2 Jahren waren regelmäßig: „Wir haben uns doch digital. Also, wir haben uns doch via Teams, via Skype und was man alles nutzen kann. Das ist gut so, wie es ist." Das waren die 1. 1 1/2 Jahre.
Ja. Ja. Die 1. 1 1/2 Jahre. Und wie ging es dann weiter?
Genau. Und genau. Und dann kippte es, aber es kippte abrupt. Also, man hat richtig gemerkt, dass diese Menschen nach 1 1/2 Jahren, salopp gesagt, den Kaffee aufhatten. Dann kamen nämlich genau die gegenteiligen Antworten.
Aha. En Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Den Kaffee, was?
Den Kaffee aufhaben. Wir hatten genug vom Homeoffice.
Ach so nennt man das. Ja, okay, mhm.
<chuckles> Ne, und dann hatten wir die gleichen Umfragen noch mal gemacht und tatsächlich hieß es dann mit einmal: „Wir vermissen unsere Arbeitskollegen. Wann dürfen wir wieder zurück in die Büros?“
Okay, ja, interessant. Mhm. Ja und ja? Ich höre dir zu.
Es ist so also, ja? Du du ruhig zuerst.
Ja. Also, wie hat sich das denn geäußert? Ihr habt 'ne Umfrage gemacht, mit einmal, da wart ihr erstaunt, da sagten die Mitarbeiter: „Ja, wir wollen jetzt gern mal wieder die Kollegen sehen.“ Was war denn da der Grund?
Das kann man nur erahnen. Also, ich gehe davon aus, dass es zu lange zu einsam war. Sicherlich ist das am Anfang toll für Menschen, die jeden Tag ins Büro fahren müssen, ne? Die manche müssen mit dem Bus fahren, manche müssen mit der Bahn fahren, manche kommen mit'm Auto. Dass dieser Weg schon mal wegfällt, das war am Anfang für f für viele interessant. Dann, dass sie ihr ganzes Equipment zu Hause hatten, was teilweise sehr hochwertig ist, ist für manche auch spektakulär. Zu sagen: „Ich arbeite von zu Hause aus,” auch das ist natürlich 'n Pluspunkt. Das haben ganz viele genossen, diese Privilegien, die na ja, scheinbar da mitschwingen. Bloß, dieses Genießen der Privilegien oder die Privilegien an sich überwiegen nur eine kurze Zeit, weil dann kommt irgendwann doch tatsächlich der Wunsch wieder zur Normalität. Und für die meisten Menschen, die eben nicht von von von Berufswegen von von Anfang an im im Home-Office gearbeitet haben, wie Selbstständige, Freelancer und Co. Für die war's ja immer normal, zu einem Arbeitsplatz hinzugehen, hinzufahren, dort Menschen zu treffen. Und das ist Normalität. Und diese Normalität hat irgendwann gefehlt.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, so. Mhm. Ja. Gibt es denn für dich du hast vorhin den Begriff Hybrid benutzt. Äh, gibt es denn für dich auch eine Art ideales Verhältnis zwischen Homeoffice und dem festen Arbeitsplatz in der Firma?
Mhm. Ja, tatsächlich. Wenn man meiner Firma glauben könnte, wäre es 80 20, ich würde es genau umdrehen, 20 80. Das heißt Mita
Das bedeutet Entschuldigung, erzähl's noch mal, mhm.
Ja, also Mitarbeiter, ähm, kann 5 d also bei uns ist es so Mita äh, Mitarbeiter kann bei uns, ähm, 5 Tage im Homeoffice abem arbeiten und einen Tag im im richtigen Büro. Ich würde das genau umdrehen. Ich würde sagen, du arbeitest 5 Tage im Büro und einen Tag im Homeoffice.
Aha. Warum?
Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass das Führen von Menschen und und das, äh, Miteinander unter Menschen in der realen Welt deutlich einfacher zu händeln ist als digital.
Ja, das ist interessant. Äh, woran machst du das fest?
Äh. Ja an 1000 Dingen. An wirklich an 1000 Dingen. Ähm, ich mache 'n Teammeeting. Das heißt, ich mache ich ich sammle alle meine Mitarbeiter zusammen und spreche mit denen. Es ist doch also, wenn ich das digital mache, dann hören die meine Stimme, und sie sehen mein verschwommenes Kamerabild. Sie sehen nicht meine Emotionen. Sie sehen nicht, dass ich gerade vor Wut schwitze. Sie riechen auch nicht meinen wu wütenden Schweiß, ne?
Ja. Ja. Ja. <chuckles> <chuckles> Ja.
Um es überspitzt darzustellen. Aber wenn man das doch im echten Leben macht, wo man sagt: „Ey kommt kommt mal alle in Konferenzraum, lasst uns mal zusammensetzen.“ Da habe ich ja auch sofort die Möglichkeit, Anerkennung zu vergeben. Ich kann Mitarbeitern 'n Kaffee da hinstellen. Ich kann sagen: „Hier, für deinen tollen Job heute.“ Ich kann ich sehe diese Menschen. Ich ich ich sehe, wie sie atmen. Das ist lebendig und nur so kann ich doch auf auf das eingehen, was was da vor mir sitzt. Das Digitale gibt das alles gar nicht wieder.
Ja, ja. Ja. Richtig. Ja. Ja. Ja, und es gibt ja auch, äh, in den Teams sehr unterschiedliche Charaktere. Äh, es gibt, ähm, Stärken. Es gibt auch Schwächen. Äh, es gibt Kommunikative. Es gibt die gründlichen. Es gibt die stetigen. Weißt du, du kennst das wahrscheinlich von den Persönlichkeitsprofilen. Äh, ist das so, dass man das auch nur, äh, direkt vis-à-vis richtig steuern kann und nicht digital, ist das 'ne Herausforderung?
Mhm. Ich halte es zumindest für herausfordernder. Gar nicht, würde ich nicht sagen. Aber es ist herausfordernder. Weil auch wenn ich wenn ich Menschen führe, muss ich ja sehen, wie sie auf Dinge reagieren. Weil wenn ich wenn ich 'ne Arbeitsanweisung gebe, dann sagen die Menschen digital: „Ja, nein“. Meistens ja nur „ja“. Und sie meinen vielleicht was anderes. Wenn mir aber 'n Mensch gegenübersteht und ich ihm 'ne Arbeitsanweisung gebe und er s gibt mir eine Antwort, dann sehe ich ja an seiner Körpersprache, an seiner ganzen an seinem gesamten Sein sehe ich doch, wie er gerade tatsächlich darüber denkt und kann darauf reagieren.
Mhm. Mhm. Ja. Aha. Mhm. Ja. Ja. Ja. Das ist hochinteressant, was du gerade erzählst, ja? Äh, das heißt, äh, wenn das jemand digital macht, meinetwegen Homeoffice, ja, äh, das könnte ja sein, dass der sich 'n Hemd angezogen hat, äh, aber unten noch in der Schlafanzughose siehst. Das heißt, du siehst gar nicht, äh, ob der wirklich professionell am Platz ist oder nicht, ne? Ist das so?
Mhm. Ja, tatsächlich. Ja, also, ich habe da schon Arbeitskollegen gehabt, die, äh, sich verraten haben, tatsächlich in der Form. Also, oben hui unten ui.
Ja. <laughs>
Die nämlich während eines Meetings einfach aufgestanden sind, und man hat gesehen, was unten wirklich los war.
<laughs>
Also, das hat's alles schon gegeben, ne?
Ja. Ist das nicht auch so? Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, als du Homeoffice gemacht hast. Aber das kann doch wohl sein, dass jemand das wird geraten: „Zieh dich professionell an. Auch wenn du zu Hause bist. Ja, als wenn du in die Firma gibst. Äh, dann bist du mental schon mal in einer anderen Verfassung.“
Und Mhm. Genau. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig. Natürlich kenne ich Menschen, die ihr Homeoffice im Jogginganzug, äh, bestreiten. Und ich d d d ich kann das ich kann mir das für mich persönlich gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und ich glaube auch, dass es für 99 % der Homeoffice-Mitarbeiter nicht funktioniert, weil es halt eine kuschelige, bequeme Angelegenheit in ist, in der ich normalerweise aufm Sofa chille und einschlafe, so kannst du doch nicht produktiv arbeiten.
Has ja? Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja, und man geht noch nicht mal morgens unter die Dusche. Äh, und, äh, ja, möglicherweise ist man da in einem äußerlichen Zustand, der ist nicht gerade appetitlich, oder?
Ja, ja. Also, wir haben damals auch, ähm, als als diese als diese Ad-Hoc-Aktion kam. Als wir alle Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt haben, hatten wir, äh, ein also, wir haben ein Psychologenteam bei uns in der Firma für eigentlich ganz andere Dinge. Und, ähm, die haben sich dann quasi im in großen Runden vor die Mitarbeiter gestellt und haben den Leitlinien für das für das Arbeiten im Homeoffice gegeben. Und was ich damals was bis heute in meiner Erinnerung geblieben ist. Die haben halt gesagt: „Bevor du morgens dich in dein an deinen Rechner setzt, gehst du aus dem Haus und drehst eine Runde um deinen Häuserblock. Und wenn du abends Feierabend machst, drehst du die gleiche Runde.“ Einfach, um deinem Körper und deinem Kopf vorzugaukeln, du gehst zur Arbeit und du kommst zur Arbeit.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Also, das sind Routinen, nicht, äh, die man sich angewöhnen soll. Kannst du in Kürze noch mal so 'n paar Tipps geben ausm eigenen Erleben? Wenn ich jetzt 'ne Firma hätte und ich würde die auf Homeoffice umstellen. Was sind so die wesentlichen Tipps, die du geben würdest?
Ja. Hm also, einer der der wichtigsten Tipps aus meiner Sicht ist, dass man die Mitarbeiter qualifiziert, überhaupt im Homeoffice arbeiten zu können. Das heißt, auch der Mitarbeiter muss sich qualifizieren. Das bedeutet wiederum, dass nicht jeder ins Homeoffice kann.
Ja. Ja.
Ähm, d dann wäre das zweite, ähm, dass die Firma muss sich halt für sich überlegen, wie sie eine Art Kontrolle ins Homeoffice bringt, um, ähm, so was wie Wirtschaftlichkeit auch aufrechterhalten zu können, ne? Was wie wie werden die Pausenzeiten getrackt? Ähm, wie weiß ich, dass der Mitarbeiter wirklich die ganze Zeit produktiv ist und nicht in Wirklichkeit, ähm, Mittagessen kocht und die Waschmaschine befüllt? Das sind so 2 absolute Kernelemente. Ähm
Ja. Also, 'n Controlling, ja?
Ja, äh, ja, es ist also, das Wort ist nicht schön, aber es s sagt es eigentlich aus. Es ist eher 'ne Art Überwachung.
Ja. Ja, äh, klingt erstmal unangenehm, ne?
Natürlich. Also, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass w das zum Beispiel einer der wichtigsten Komponenten ist, weil d äh, d also, nichts ist ja schlimmer als ein Mitarbeiter, der vermeintlich seinen Job macht, aber über Wochen nicht erledigt.
Mhm. Weißt du, ich habe grade heute gelesen, dass Microsoft in Teams jetzt 'ne Funktion einbaut, um die Produktivität und der Fleiß und den Fleiß der Mitarbeiter zu kontrollieren. Und da proben jetzt viele den Aufstand, weil die sagen: „Hey, das ist Datenschutz. Das geht so nicht”, ne? Äh, äh.
Mhm. Hm. Mhm. Ich bin ich bin auch zwiegespalten. Ich bin da wirklich zwiegespalten. Natürlich sage ich die diese Datenschützer haben recht, auf der anderen Seite, aus unternehmerischer Sicht, wie willst du's anders machen, wenn du dem Mitarbeiter nicht zu 100 % vertrauen kannst? Weil die Nachsicht hat das Unternehmen. Der muss Gehalt zahlen, hat aber keine Leistung bekommen.
Ja. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Ja, sehe ich auch so. Also da den richtigen Weg zu finden, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz fertig, oder?
Ne, ga das ist auch ganz schwierig. Und dafür kam das alles zu schnell. Also, das das ist ja in regelrecht reingedroschen worden in die Unternehmen. Und man hatte keine Zeit, Dinge zu entwickeln. Und das, was du grade sagtest von Microsoft, das kommt ja auch viel zu spät. Das ist ja alles schon vor 5 Jahren passiert. Da hätte man sich ja schon was überlegen können.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist richtig, ne? Also, ich glaube, da gibt es ja?
Und wenn wir ganz ehrlich sind, die von Microsoft hatten auch viel Zeit. Die waren auch alle im Homeoffice.
<laughs> Ja, ich glaube, und das würde ich irgendwann gerne noch mal mit dir diskutieren, da gibt es dann auch noch unterschiedliche, äh, Vorgehen im Bezug auf Generationen. Ja, äh, und aber ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht mehr so richtig hin. Also, das war für mich ein hochinteressantes Gespräch mit dir, ne? Da würde ich gern noch mal mehr drüber hören.
Ja. Ich danke dir, hat mir wirklich Spaß gemacht.
Ja, gut, dann, vielen Dank, ja.
Bis dahin. Danke.